Mengenang kembali kebaikan-kebaikan almarhum. Jadikan pasti akan sangat, eee, menyenangkan dan menenangkan hati keluarga yang sedang berduka ya apalagi mereka mendengar, "Wah ternyata." Gitu, "Almarhum di mata orang-orang ini, eee, memiliki kebaikan yang sangat dikenang gitu oleh mereka."
Mhm. Mhm. Iya iya iya. Iya ya, betul. Mhm mhm. Iya betul. Iya, karena kan memang sering kali kayak kita nggak tahu gitu kan kebaikan apa saja gitu yang, eee, telah beliau lakukan gitu kan, mhm, atau almarhum lakukan. Kalau Kakak sendiri gimana ya untuk cara bisa mendukung anggota keluarga yang memang terlihat menutup diri gitu pada saat sedih?
Eee, cara mendukungnya mungkin yang pertama kita harus melihat dulu suasana hati dia gitu. Jadi mungkin kalau memang dia sedang butuh waktu untuk sendiri, ya kita kasih waktu tersebut. Jadi ya biarkanlah dia menenangkan hatinya dulu, menenangkan dirinya dulu, jika dia memang butuh waktu untuk sendiri, tapi kalau memang sudah terlihat berlebihan, ya kita ajak ngobrollah baik-baik gitu, kita, apa, hibur, ingatkan untuk makan seperti yang Kakak bilang tadi jadi kita berikan perhatian-perhatian kecil, eee, yang mungkin sangat berarti untuk keluarga yang sedang berduka tersebut gitu.
Hmm. Mhm. Hmm. Oke. Hmm. Mhm. Hmm. Hmm. Hmm. Mmm.